Iya enggak enggak diri aku banget gitu, nah itu mempengaruhi mood banget gitu kan. <clears throat> Mungkin kalo misalnya banyakan orang nih, aku pernah magang di kantor yang bener-bener formal banget pake, <clears throat> jas, batik itu aku pakainya yang kayak pakaian-pakaian apa ya, Korea Korea gitu tapi masih sopan gitu loh, ada berkerahnya kayak gitu-gitu. Jadi kelihatan beda banget dari yang lain. Yang lain misalnya pake batik atau misalnya pake
Nya heeh. Mhm. Mhm. Mhm.
apa ya? <sucks teeth> Pakaian ada jasnya gitu, terus ada dasinya kayak gitu-gitu kan, aku tuh pake yang, pake yang pakaian Korean style gitu, tapi masih sopan ya kayak, <sucks teeth> eee, ada kerahnya, lengan panjang gitu tapi emang beda sakunya tuh kemana aja, kayak gitu-gitu kan. Nah itu yang menurutku itu yang cocok di aku dan bikin aku pede meskipun orang bakal ngeliatin ya "Ini apaan sih, kok bajunya kayak gini rame banget?" Gitu kan. Tapi aku kayak, ya udah percaya diri aja sih dan itu bikin mood-ku jadi bagus sih sepanjang hari enggak yang kayak soalnya aku nyaman gitu loh kalau misalnya aku pakai yang kayak jas gitu, enggak bakal nyaman, ketarik-tarik ini jasnya kegedean gitu.
Oke. Heeh. Mhm. Iya iya iya. <chuckles> Iya iya. Heeh. Iya iya iya iya. Mhm. Iya iya. <laughs> Iya terus, di konteks apa Indonesia cuaca panas ya kan? Adat, kode berpakaian, sekolah mungkin, kira-kira hal ini bikin orang mikir beda soal pakaiannya dan mood enggak?
Tu <chuckles> <clears throat> M Mhm. Iya dong tentu, soalnya gini. Kalo orang-orang di negara-negara luar ya, kalo misalnya cuaca panas itu kan malah justru ada baju musim itu kan, yang emang agak terbuka gitu ya. Nah, kita malah pakai jaket. Kita pakai jaket kan tentunya, kalo di panas-panas kayak gitu karena kita takut sinar matahari sementara orang sana enggak. Nah, itu heeh kebalik, itu malah beda banget gitu kan. Nah, aku juga menyesuaikan ini, bukan menyesuaikan ini sih, lebih kayak menyesuaikan diri aku sendiri gitu kalau misalnya memang lagi ngerasa, eee, apa sebenarnya enggak apa-apa kena sinar matahari, ya udah pakainya yang agak terbuka maksudnya, enggak pakai jaket. Tapi kalo misalnya lagi ngerasa kayak aduh terik banget dan apa ya menusuk banget ke kulit ya pakai jaket atau pakai sweater yang, eee, warna cerah, jangan warna gelap gitu. Jadi, jadinya enggak nyerap sinar matahari gitu sih. Nah, itu sih kayaknya kalau dari aku ya, eee, apa pakaian tuh bener-bener mengubah mood kita gitu loh sehari-hari apalagi kalau misalnya lagi di a acara-acara penting kayak gitu-gitu, eee, memang harus dipikir sih untuk berpakaiannya gitu, disiapin gitu loh, kayak gitu heeh.
Heeh. Iya. Iya iya iya. Heeh, bener. Mhm. Iya ya? Iya, kebalik ya? Hmm. Iya. Iya iya iya iya. Heeh heeh heeh, Heeh. Iya. Mhm. Hmm, hmm. Iya iya iya iya. Bener bener bener bener. Berarti satu kata aja nih buat apa namanya saran ya kan, untuk apa namanya, berpakaian iya untuk biar mood gitu apa tuh?
Heeh. Mhm. Satu kata ya.